うんうんうん。ま、そこでもこう、仕事と家事がこう、さどんどん細分化してくるっていう感じですかね。
ええ。 ええ。 あ、そうですね。家事の中でもね、絶対やらなきゃいけないこととか、ちょっと手を抜いてもいいこととかはありますね。
うんうん。 はい。 うん。うんうん、そうですね。これじゃあ仕事って、なんかこう、どうですかね、その、1日に使う時間がこれとか、ま、前より忙しくなったって仰ってました仰ってましたけれども、こう、なんかこう、1日にこれぐらい時間を仕事は割くだろうっていうのって
ええ。 うん。 うんうん。はい。 ええ。 うん。
ありますか？
そうですね。その、仕事のこう、忙しいのがね、1年を通してじゃないので、こうなんか、頑張る頑張れる時は、ちょっと仕事の何だろう、優先度を上げてもいいのかなみたいにこう、ふんわりは考えてるんですけど、それはあれですかね。ちょっと無理が来ちゃうっていうのはありますかね。
あ、はい。 はいはいはい。 うん、うん。

うん、ふんふん。なるほど。じゃ、今、ご自身の中の優先順位として、こ、ま、ランニング、ま、お仕事、家事っていう大きい3つがあるわけじゃないですか。この中の優先順位ってどんな感じなんですかね？そ、もちろん、その、中はだいぶ細分化してるので、一言では言いづらいと思うんですけど、ま、っていうのを含めて
へえ。 あ。 ええ。 あ、へ、え。 ああ、うん。 そうですね。うん、えっと、今もう、あの、年末近づいてきてて、で、ちょっと来年度来年来年のことで、ちょっと仕事なんだろう、ちょっと新しく考えてることがあって、その準備が、今、結構時間を取られてしまうんですよね。だから、あの、優先としてはそれが1番ですかね、仕事ですかね。うーん。
はいはいはい。 うんうんうん、ふん。うん、ふん。で、その次が家事になってきて、その次が朝のランニングかなってゆう感じ
うん。 そうですね。うーん。
うん、ふん、なるほどな。そしたら、なんかこう、個人的にすごく思うのは、そうゆう順位なのであれば、一時的に、その、ランニングの回数だったり、ひ頻度を減らすってゆうのは、<clears throat> 個人的には全く問題ないと思っていて、で、さはい。さっきおっしゃってたように、なんか、その、習慣がいきなり変わるってゆうのは怖いって、で、その、要素も体調を崩すんじゃないかってすごく、気持ちはわかるんですけれども、ま、14、5年続いて続けてきたあなたの資産なものなので、やっぱりそんなに、そんななんか、その、例えば1、2ヶ月2、3ヶ月、ちょっと回数を減らしたぐらいで、多分、うん、ない大きく変わることはないでしょうし、こう、き話を聞いてる感じ、またすぐ戻そうと思えば、戻せるんじゃないかなっていうふうに思ったのではい。うん。
うん。ええ。 ええ。 ああ、そ、ですか？ うん。 うんうん。 ええ。 うん。 えい。 うーん。 え。 ああ、そうですか。うーん、そその、十何年間か、つ続けてきて、あの、いやめたことないんですよね。だからなんだろう、ただ、ほんとそれが、やったことないから不安ってゆう感じですね。
はいはいはい。 うん、うんうん。 そうですね。お気持ちはすごくうん、もう皆さん絶対そう言うと思われるんですけど。まあ
ああ、うん。 へえ、ああ、か。
はい、あの、ピタッとやめるのではなくて、例えばその、休日土日は走らないで、ま、なんか平日のための家事の準備を、ちょっと朝の時間でしてみるとかってすると、なんかこう、タスクが、なんて言うんですかね、平日のタスクがだいぶ、こう、ひちょっとずつ、少なくなっていくのかなとかって思ったりするので。うん。
うん。 ね。 ああ、うん。 ああ、すすそうですね。今、あの、全てのことを、あの、満足いくようにしようと思ってるので、その、まず、えっと、優先順位の低い運動、ま、ちょっと様子見て、減らしてどんな感じなのか、ちょっちょっと試してみようと思います。
はい。 うん。 はい。是非、ちょっとやってみてください。
ええ。ああ、あの、今日、あの、詳しく聞いていただいてありがとうございました。すっきりしました。
は、よかったです。こちらこそありがとうございました。失礼致します。
はい。はい。では、失礼します。